Olha, me conta, que comida assim, sabe, te conforta num dia ruim, num dia que você está bem ali pra baixo?
Hum, olha tem um kit. <chuckles> Um kit de porcaria, de comida assim que não é saudável, né. Pra
Ah, com certeza, nunca vai ser alguma coisa saudável, né? <laughs>
Não. Então assim, vou te contar 3, que é: aquele Cheetos de bolinha?
Hum. Sim.
Eu sei que aquilo ali é uma porcaria, eu sei que não é saudável, mas quando eu estou num dia ruim, é o que me conforta. É o Cheetos de bolinha, bem salgadinho, um, fu um cinema, né. Você vê um filmezinho em casa com aqueles Cheetos, chocolate e sorvete.
Ai. <breath> Nossa, mas você tem essa combinação assim, é por con alguma lembrança afetiva? Como, como é que você chegou nessa combinação?
Pode ser. E Coca-Cola. Nossa! <sneezes> <chuckles> Tem que ter. É o primeiro você come o Cheetos com a Coca-Cola, depois você come o chocolatinho e depois o sorvete. É um dia ruim totalmente, não é pé é o conforto do dia ruim, na verdade, né. Você está ali, e depois passa. Hum.
Ah, tem que ser a Coca-Cola. <chuckles> Mas é mas é um dia assim, em que você costuma fazer isso quando você percebe que você está mais de tpm, daí tem essa combinação, ou pode ser qualquer dia ruim?
Não, eu eu eu já sei que isso funciona, eu tento não não não voltar pra essa fórmula, porque eu sei realmente que não faz muito bem pra saúde. Então eu tento sempre, eh, pular esse primeiro, esse esse meu instinto, né, de realmente me sabotar nesse sentido, que é você sai da dieta, acontecem várias coisas assim, e enfim. Mas eu sei que esse kit é o quando quando eu não estou legal, quando eu estou assim um pouco pra baixo, eu sei que é esse kit que vai me tirar dali. Eu vou comer, vai ser bom, mas depois, enfim, tem o depois.
Uhum. Sim. Uhum. Você não e o depois é o depois exatamente o importante é é a minha sensação de felicidade né. <chuckles> E assim, mas você sempre tem isso em casas? Você sempre tem no armário essas coisas? Ou você precisa sair e comprar e buscar onde tem?
Uhum. Sim. Olha, no geral eu não compro nada nada disso para ficar em casa, né. Quando eu realmente quero, eu é o perigo, eu faço a minha fuguinha ali, vou no supermercado, compro o kit, enfim. Mas esse esse esse esse esse é um bem peculiar, né, especial, mas eu tenho outras outros tipos de comida, que é aquele conforto, estrogonofe. Estrogonofe.
Uhum. É um perigo. Uhum. Hum. Tipo? Hum. Aquela comida de casa, né?
Comida de casa que eu lembro realmente da minha infância. Lembro da da minha família fazendo o estrogonofe, que era o meu prato favorito.
Uhum, a sua
E aí s tem sempre essa lembrança
Hum, e assim então você acha que a comida, ela tem mesmo, ela traz essa afetividade, esse conforto, quando você está precisando, quando você sente saudade, por exemplo?
Com certeza. Eu acho que a comida, eh, ela é essencial, pra gente matar essa saudade, né, eh, eu eu moro em Portugal, né, eh, tem algumas comidas também que, quando a ge tô com muita saudade do Brasil, eu tento reproduzir aqui em casa, semana essa semana que passou eu fiz "vaca atolada". Aí é aquela carninha com a mandioca. Então eu eu fui lá no eu eu não sei muito comprar carne essas coisas, né, então eu tenho que acreditar muito no no açougueiro, <chuckles> na verdade. Aí eu fui e falei que eu queria uma carne pra pra cozer, costela, ele falou: "Costela não tem, porque aqui não tem carne com osso.". Falei: "Pronto. Qual que é a mais parecida?". Ele falou: "Ah essa aqui". Aí eu peguei lá, meio quilo ele falou: "Ah, mais", aí colocou mais, fu comprei acho que quase um quilo, 16 € de carne tá carne tá um absurdo de cara. Aí pi eh
Uhum. Ai, tipo o quê? Hum. E como é? <laughs> <laughs> Hã. É uma receita ouro.
ouro, aí fui lá procurar o aipim também, a mandioca. A a saga
Ah, e você acha aí, facilmente assim?
Acha. No mercado que eu vou, sempre tem. Tem, só que às vezes não tá tão bom. Só que aí já me explicaram como você tem que ver que tá bom, como não. Aí tô eu lá vendo o aipim no mercado. Aí começo a a com a unha assim você tem que ver se ele está branquinho né, você tem que abrir pouquinho a a casca. E aí falei assim: "Meu Deus, como que eu vou ver isso?". Aí fiz mais ou menos, dá uma quebradinha na ponta às vezes. Pensei: "Ai, que vergonha!". Mas enfim. Fiz, trouxe o aipim pra casa, comprei 2 e usei metade da carne pra fazer essa essa essa receita.
Uhum. A casca. Uhum. E aí como é que foi que você preparou isso?
Ah, eu cheguei em casa, aí eu dividi a carne, né. Congelei metade, a outra metade coloquei na na panela. Eu tenho uma panela de pressão aqui bem antiga e deixaram nessa casa e eu vou usando ela. Aí eu coloquei a carne, e aí coloquei cebola, alho, bastante temperinho. Ah, comprei também no mercado coentro e salsinha, porque falaram que depois, quando está pronto, você tem que co jogar em cima, né? Assim eu
Hum. Hum, faz uma diferença.
assim eu fiz. Aí, coloquei lá a carne, aí depois, eh, refoguei, passei a carne, dei uma fritada nela. Aí depois descasquei o aipim, que também não é tarefa fácil, né, você tem que descascar, colocar na água.
É, requer todo um preparo, né?
Uhum. Todo todo um preparo ali pra pra poder fazer esse prato, mas eu estava com muita vontade de de comer e de lembrar do Brasil também.
Você estava você estava determinada a fazer, não importa a dificuldade.
Estava. Não importa. Aí eu peguei o aipim, né, depois de lavadinho cortado, coloquei ali na carne. Aí fu coloquei um pouco de água, fechei a panela de pressão e deixei ali alguns minutos, na pressão.
Uhum.
Depois eu abri. Estava bem bem bonito mesmo, assim, uma cor bonita, encorpado. Eu peguei alguns, eh, aipins ainda que estavam inteiros e eu dei uma batida neles pra ficar um creminho.
Hum. Para ficar mais grossinho.
Não sei se é assim. Hum, eh, mais grossinho e a eu adoro adoro adoro mandioca, aipim assim, com comida. Acho muito bom. Bobó de camarão também é muito bom.
E E tem alguma outra tipo assim, uma uma coisa que você já me falou de uma receita salgada, né? De uma coisa doce assim do seu país, do Brasil, que você sempre faz porque te remete ali aquela saudade aquele aquela coisinha de casa, já que a sobremesa às vezes sempre conforta, né, um docinho no final do dia.
Sim, eu não faço tanto, mas tem, que eu que eu durante um período eu tentei fazer bastante, que era o pavê. O pavê que, hum, a minha madrinha que sempre foi muito boa nos doces na família, né, na nas festas de fim de ano ou algum churrasco ou como festa de alguém, ela sempre levava o pavê. Aí eu tentei fazer o pavê no Natal, pra né, tradição. O pavê é a receita dela, que é maravilhoso. Só que eu enfrentei aqui algumas dificuldades: o creme de leite, de encontrar os ingredientes. Uhum.
Uhum. Uhum. Ah é de encontrar. Ah, o creme de leite, o creme de leite aí você não acha igual acha no Brasil, é diferente?
É diferente, o creme de leite aqui. Eu achei tinha que ser um creme de leite mais fresco, aí eu achei um que era um pouquinho mais azedo. Pronto, eu fiz lá o pavê. E eu, pro meu gosto, é maravilhoso, porque eu gosto, mas eu sei que não é todo mundo, né. Tem pessoas que preferem uma coisa mais neutra, enfim. Aí eu fiz durante dois Natais esse pavê. Depois a minha família vive aqui, os meus irmãos, eles não comiam, então eu parei de fazer.
Uhum. Sim. Hum. Ah, porque não era tão bem aceito porque pro da sua tia era mais tinha aquela coisa mais afetiva, né?
Uhum. Sim, é. É, é e você vai contornando, né? Você vai.
E tem Sim. <chuckles> E tem alguma alguma comida, assim, falando ainda em saudade, em atividade, que você não consegue fazer que por conta da dificuldade de achar ali os ingredientes?
Ai, tem tem, é, tem algumas, né. Mas, assim, uma que eu vou lembrar aqui específico: pão de queijo a gente já encontra bastante aqui, então é uma coisa que eu gostava muito de comer no Brasil. Eh, eu acho que, na verdade, saudade é o, assim, o feijãozinho da minha tia, que é muito específico, eh, é um tempero diferente, acho que o amor ali que se coloca, porque no mais, hum, o país que eu moro, né, que é Portugal, já tem bastante coisa do Brasil. Olha tem
Uhum. É um tempero diferente. Ah, é uma é uma extensão, né?
Uma extensão, eu eu ia falar acarajé, mas já tem o acarajé aqui, em Lisboa, que é a cidade que eu estou, né, que é maravilhoso. Então e eu tenho amigos de Salvador que falam, olha, é até melhor do que o que tem lá na na Bahia.
Uhum. Nossa, que bom né.
Então eu eu não não estou, eh, sentindo falta de ingrediente que você vai se adaptando, é.
Não não sente tanto. Vais buscando ali as opções do que você tem disponível ali, né. E assim, quando você está nesses dias ruins, o que você faz vamos voltar lá pro teu primeiro super kit. <laughs>
Uhum, sim. <laughs>
De de cheetos e tudo mais. Quando você está nesses dias ruins, que você faz aquele super kit, você costuma dividir isso com alguém ou fala: “Não, é meu e é meu momento e me deixa em paz?”.
Uhum. Meu momento comigo. Ninguém coloca a mão. Aquilo ali eu faço até quietinha. Eu compro o kit, aí eu como. Quando eu vi, já não tem mais nenhuma bolinha lá de Cheetos. E vejo lá eu coloco uma série e passou. Comi lá meu chocolate, tomei minha Coca-Cola e já foi.
<laughs> E você mas você quando come assim, você co costuma comer escondida? Esse esse seu kit conforto, vamos chamar assim.
Não, escondida mais ou menos, né. Se tivesse alguém aqui pra pra ver, não ia ver, porque eu estou ali no meu momento, mas, eh, é comigo. Não não faço questão de esconder. Mas, se tivesse mais gente em casa, talvez esconderia.
Uhum. Você já tentou assim, eh, fazer trocas? Eh, que não deram certo? Tipo, tis você já tentou em algum momento, trocar aí seu, esse seu combo aí, né, de comidinhas, de besteirinhas, de conforto, por coisas mais saudáveis, ai você viu: "Hum não deu certo. Então eu vou voltar pra ele?".
É assim, a troca, não. Não, porque é é uma fórmula certa, sabe. Você tê não vai mexer no que está certo.
Hum. Uma tradição. <laughs>
É uma tradição. Fo assim, Ih, viu com a bolinha do do Cheetos, tá aí vi alguma situação está acontecendo.
E aí e quando e quando está acabando ali? Você vê as bolinhas do Cheetos finalizando, que não vai ter mais, vai ficar só aquele farelinho no fundo. <laughs> Qual que é a sua sensação? É uma sensação de: "Ufa, né, el relaxei!". Ou: "Ai meu Deus, está acabando, precisa de mais?".
<laughs> Si É com pena, né? Não. É só aquilo ali, não tem mais não. Então, aquilo ali, passar para o próximo passo, entendeu? Que não. Quando come ali o ah ah, o biscoitinho lá, o os cheetosinhos, né, o salgadinho, depois, acabou e o meu cérebro já entende que acabou, que foi aquele momento e talvez daqui a 1 ano, eu possa ter o direito de comer esse kit de novo.
Uhum. Aham. Ah, então não é uma coisa assim que é frequente. É uma coisa bem ocasional.
Hum, não. Exato, não pode ser muito frequente não, porque aí vai é sinônimo de que realmente está muito ruim sempre, não dá.
<laughs> <laughs> Ah, então muito bem, muito bem lembrado isso, né? Olha! Nossa! Muito legal. E tem alguma comida, assim, que te aproximou de alguém?
É. Ai, comida sempre aproxima, né? Comida é uma coisa que assim, tem tem muitos amigos, né, que às vezes a gente s sai pra comer. Eu tenho uma amiga, você falou, em especial, que a gente se encontra pra experimentar sabores novos na cidade aqui que a gente vive.
Olha que interessante! Está vendo? É uma coisa legal isso.
Uhum. Uma coisa legal. Então a gente está sempre, eh, procurando restaurante, o último que a gente foi, foi um um não sei se ele é da Síria, mas assim, sabores do Médio Oriente. Então, maravilhoso, humusinho, aí tinha espetinho, a salada com romã, ela gosta muito de pepino, melancia, melão tudo junto, tinha lá. Então a gente sempre procura ter essas experiências.
Uhum. Sim. E Então Então você acha, assim, que essas experiências que vocês têm, né, essas experiências gastronômicas de buscar ali novos sabores, novas novos países, assim, para, né, experimentar um pouco ali, você acha que isso também é um conforto pra vocês? Que é uma rotina além da amizade, né, que vocês levam, é conforto pra vocês 2?
Uhum. Uhum. Eu acho i sim porque a u a comida, ela é sempre um reflexo da q nossa, me tratar bem, né? Comer bem, estar bem. Então, eu acho que, quando a gente tem esses momentos, a gente tá, eh, dando um presente pra gente, né? Você nossa, um lugar bonito, agradável, uma comida boa.
Hum. Aham. Uma comida boa aqui com pessoas, né, legais, numa conversa bacana é um combo perfeito, né? De conforto para dia ruim. E você costuma sair assim com as suas amigas para um café? Porque um café conforta também, né. Num dia ruim, uma de vocês não tá bem, aí chama a outra para tomar um café e conforta. Isso acontece? Me conta aí como é.
Sim. Bastante, né? Uhum. Sim. Hum. Acontece bastante. Aqui a gente tem um café, eu tenho u muitas amigas, e eu geralmente chamo para o café. Aí tem, vamos conhecer também o uma pastelaria nova que abriu. Ali tem bolo de sei lá, pistache com cenoura. Vamos experimentar e vamos. E a gente troca troca muita conversa, é sempre muito muitos são momentos muito prazerosos, que realmente ajudam a gente a sair de um dia ruim. Sim, é. Verdade.
O É, a comida é a comida sempre é uma desculpa, né. Olha, obrigada por compartilhar, viu? As suas experiências. Obrigada mesmo, adorei.
Obrigada também, o prazer foi meu.